Das glaube ich, ja. Ähm, kennst du denn ich ich selber zum Beispiel benutze die ganz gerne, ähm, gehört meiner meiner Freundin, ähm, äh, so 'ne Heizdecke, ne? Also, das ist quasi auch wie 'ne normale Sofadecke und dann kannst du kannst du einstellen, auf welcher Stufe du sie gerne hättest. Und die wird natürlich auch sehr, sehr angenehm warm. Das ist so mein Wohlfühl Piece, würde ich sagen.
Ja, Decke. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja, wir haben das auch und ich hasse das total, das ist im Bett. Im Bett, das ist so 'ne so 'ne Einlegdecke, die tust du unters Bettlaken und, äh, kannst du anmachen und dann heizt das so sa sehr. Aber da bin ich noch so richtig oldschool und heize also, wärme mir das Bett selber gerne. Ich weiß nicht, wie ich das rüberbringen soll. Also schon 'n äh, 'n total heißes Bett, das <chuckles> ist ganz komisch. Also, bin ich auch nicht gewohnt. Ne, das sind so ja, das sind so diese neuen Sachen, die die erfinden, damit man, ne, gleich ins Bett geht und es total warm ist. Aber ja gut, gab's bestimmt vor, hm, 20 Jahren oder so nicht und haben sie jetzt erst erfunden, oder vor 10 Jahren.
<laughs> Ja. Das ist furchtbar, würde ich sagen. <chuckles> Na ja, also vor vor vor 20 Jahren ich ich würde da kurz einmal ausholen, ähm, aber erst auf dich zurückkommen. Und zwar im Bett finde ich das auch furchtbar. Auf der Couch ist das toll, meiner Meinung nach. Aber wenn ich ins Bett komme, dann will ich, dass ich da hinkomme und da ist es eiskalt. Und dann wird es so langsam allmählich warm unter der Decke. Und das finde ich total toll, wenn alles außenrum, äh, kalt ist. Aber, ähm, früher zum Beispiel, weil du das grade angesprochen hattest, also, ich kenne es von Erzählung, da hatten die dann, ähm, ja ganz oft Öfen in der Wohnung und hatten dann Wärmeflaschen oder auch Steine, die, ähm, erwärmt wurden, dann umwickelt wurden mit, ähm, einem Handtuch zum Beispiel, ähm, und mit ins Schlafzimmer genommen wurden, ne?
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, stimmt. Da da hast du mich jetzt natürlich hast du mir, äh, 'ne Erinnerung, äh, wieder in 'n Kopf kommen lassen, 'ne Wärmeflasche. Boah, wie lange ich jetzt schon keine Wärmeflasche mehr benutzt habe. Aber das hat früher meine Mama immer aufm Sofa gehabt, die Wärmeflasche aufm Bauch.
Ja.
Ja, und das hat dir dann auch so das Gefühl gegeben, ne, ähm, ja ähm, sozusagen ein ein Komfort hat's gebildet.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ich glaube aber, das ist ist so 'n, ähm, Mutti-Ding vielleicht, weil die sich einfach da mehr Mühe geben. Für sich selber ist man da vielleicht zu faul, so 'ne Wärmeflasche zu machen, ja?
Mhm. Ja. Ja, Ja, ja. Ja, überleg mal, du musst das Wasser kochen, ne, und dann da einfüllen. Und beim Einfüllen kann auch noch passieren, dass es dir auf die äh, äh, ne, äh, wie h
Ähm Auf die Füße, aufm Boden tropft. Ja, ja, das ist <chuckles> das brauchst du nicht noch.
Auf die Füße oder so kommt. Ne, ne. Ja. Das sehe ich, ähm